May mga ah, paraan ka bang ginawa noon? Para mapagaan mo yung lungkot mo o hinanakit mo?
Oo naman yun nga, yung, kagaya nung kasama namin ng aming mga kaibigan na naki-dalamhati sa amin, isa na yun sa mga, ah, nakagaan ng pag-dadalamhati namin, yung kami sa aming mga pamilya, yun bang, kumbaga parang pinalalakas namin bawat isa ang aming mga kalooban 'pag alam namin medyo ano, bigat na bigat ang nararamdaman ng aming ina yung ginagawa naming paraan. "O ma, ganyan talaga tatagan mo, lakasan mo ang loob mo ganyan talaga ako ganito ginagawa ko, tinatatagan ko na lang ganyan talaga kailangan nating harapin ang buhay na hindi tayo ma pang-habang-buhay na magkakasama" Hanggang sa nung naglaon ayun na, nag-ano natanggap din naman namin hanggang sa lumipas na yung mga taon at, kahit pano'y naka-recover na kami sa pag-tanggap nung dalamhati, mm.
Mm. Mm. Mm. Mm. Tama. Tama. Tama, sa totoo lang, wala naman talagang wala naman talagang ano na nakaka-move-on tayo nakakalimot tayo eh, maaaring nasanay na lang talaga tayo na wala sila, pero, yung ala ala-ala nila nandiyan pa lang lagi sa isip natin at puso natin lalo na't yun, 'di ba?
Tama. Oo, totoo. Oo, nananati tama, oo tama. Tama ka diyan, nananatili talaga.
At sana yung mga mahal natin sa buhay sa langit eh, masasaya at binabantayan tayo dito ano?
Oo nga, sana nga, para naman na may gabay tayo, 'di ba?
Oo, pwera sa Panginoon may iba tayong gabay na mahal natin sa buhay 'di ba?
Mm. Oo, tama naman 'yan.
Tama.
Eh, eto ha, sa tingin mo ba paano tayo matutulungan ng ala-ala ng mahal natin sa buhay na yun sa pag-harap sa hinaharap?
Para sa akin kasi gaya ng sinabi ko kanina yung mga mabuting ala-ala, yung mga gawain nilang mabubuti, yung mga, bagay na pinamana nila sa'tin na kabutihan. Mga pangaral, yun yung mga makakatulong sa atin sa pag-survive sa araw araw, tama ba? Sa'yo din ba?
Mm. Oo. Tingnan. Oo. Ayan, oo ayan tama ka diyan. Ayan. Oo. Tama, oo oo pareho tayo ganyan din, ang laging bilin sa'kin ng aking tatay noon na, pagdating ko sa kapag lumusong ako sa buhay may asawa ko, eh, gayahin ko ang aking ina, 'yan ang bilin niya sa akin na malumanay, na malawak ang pag-iisip yun ang pinamana niya sa'kin, sa lagi niyang pangangaral.
Mm.

Tama, tama. So tatay mo yung nawala nung 6 na taon na nakalipas.
Mm. Oo. Oo.
Nakikiramay ako kahit medyo matagal na yung nangyari, dahil mahirap ta
Oo, oo, salama oo, totoo yan, salamat naman.
Mahirap talagang mawalan ng magulang. Walang anuman.
Oo, salamat sa iyong pakikiramay.
Walang ano naman, pero hanggang ngayon, sigurado namang pinupuntahan niyo pa siya sa
Mm, hmm. Oo naman, oo, lalo na't pagka-ano eh, linggo-linggo kami nag-pupunta dun, lalo na nung na nakaraan na buwan, kaarawan niya, oo.
Hmm. Mm. Ah, talaga, as in ah, linggo-linggo, walang ano na simula na namatay siya nandoon kayo?
Ah, hindi naman, pero pagka 'yong may araw ng mga kapahingahan namin sa trabaho, pero nung bago pa lang na nawala siya, yun, talagang linggo-linggo, hindi namin ano eh, hindi namin agad maisakripisyo na hindi kami pupunta ng puntod niya, talagang ganon namin siyang kamahal.
Mm. Mm. Oo nga, hindi ko ah, sa ngayon, hindi ko talaga masagot pa kung ano yung pinakamararamdaman ko, dahil, sa gaya nga ng sabi ko kanina, hindi pa ako nawawalan ng talagang kapamilya talaga, kaya
Mm. Oh, sabagay, oo. Oo. Oo. Sana 'wag naman mangyari, dahil talagang mahihirapan at mahihirapan ang iyong damdamin. Totoo yan.
Oo. Tama, pero pero kung iisipin natin, lahat naman ng tao dumadating sa gano'ng punto na kailangan nang mamaalam.
Oo naman, oo. Totoo naman 'yan, oo.
Kaya hanggat nandiyan pa sila, ang maaari nalang nating gawin eh
Oo. Ipakita natin, 'di ba, na oo, at iparamdam.
ipakita, tama at samantalahin yung mga panahon habang kasama pa sila, 'di ba? At
Tama, oo, tama ka diyan, totoo yan.
At gawing handa yung utak natin at puso natin, dahil lahat naman tayo dun din pupunta, 'di ba?
Oo.